Anladım, yani, o kadar adrenalin salgılamadı vücudun gibi bir durum mu oldu acaba? Eee, manzara nasıldı peki?
Belki de. Ya, muhteşem, eee, orada da çok güzeldi. Zaten Tayland tahmin edersin her yer böyle doğal güzellik. Eee, ben orada Puket'te bunu yaptım. Eee, a böyle uzaktaki adalar, böyle, biraz büyük olan adalar bile gözüküyordu. Eee, çok keyifliydi ya. Bir de, ya, şey çekincesi tabii çok güzeldi. Şu çekince vardı hep: Ya, biraz ucuza yapıyoruz, bir güvenlik sıkıntısı falan filan olur mu? Diye düşünmedim değil.
Hı hı. Hımm, evet çok güzel olmalı. <chuckles> Hımm, anladım. <inhales> Hem
Eee, zaten sonrasında hı.
Zaten sonrasında evet.
Sonrasında haberlerde şeyí gördüm, benim o paraşütle uçtuğum yerde bir tane adam düşmüş. Eee evet, haberlerde gördüm o kadar korktum ki bir de tam aynı yer. Eee, orada zaten belli ekip var, böyle, şey satmaya çalışıyorlar paraşüttür, işte, tur falan satmaya çalışıyorlar. Aynı ekip, orada duruyor ciddi anlamda kıl payı kurtulmuşum falan dedim ya.
Hı Ne diyorsun ya? Evet. Hımm. Hımm, evet. Anladım, ilk deneyiminde de zaten yanlış bir yeri tutuyordun sanırım. <chuckles> Sen, eee, paraşüt <chuckles> Bilmem 3. oldu mu başka bir ülkede? <inhales>
3.sü olmasın değil mi? <chuckles> Yok, sonrasında da, çünkü kısa zaman olduğu için ilki, işte, iii, 1 sene önce şubat Tayland'da geçen, eee, ekim ayında gittim. O yüzden, eee, araya daha bir şey girmedi. Bundan sonra yaparsam, Avrupa'da yapayım da, bari en azından katı kurallar falan vardır belki, eee, riski daha azaltmış olurum gibi. Evet, sen de öyle söyleyince bir korktum şu an.
Hı hı. Hı hı. Evet, d düzenlemeler var. Anladım. Peki <chuckles> ya yaşadığın, eee yok ya güzel bir şey. Çok hani zaten ilk 2 kere yapmışsın, en zoru başarmışsın yani, hem de, eee, çok, ımm, gerçekten az kişinin cesaret ettiği bir şey, ama, e, yaşadığın yerde pahalı dedin mesela. Eee, belki, hani, yaşadığın yerde de denemeyi hafta sonu, bir hafta sonu denemeyi düşünür müsün? Hani, başka bir, ııı, yani, bu hayatında da böyle devam etmek, düzenli olarak, aaa, paraşütle atlama yapmak ister misin? Yoksa, ya da Türkiye'deki tatile geldiğin zaman falan?
He. Şöyle.